لأ، بجد لأ، بس أنا كمان، آآ في رمضان كان عندي جامعة كتير، وأنا مشكلتي إني أمّا باتعلّق بمسلسل
إمم. آه. أيوه.
ما باقدرش أقوم غير لمّا أخلّصه. ف
طب حتّى يعني وأن في أي وقت مثلًا بتتغدِّي والّا بتتعشِّي والا بتفطري حتّى أي حاجة، مش مشكلة يعني.
ما بارضاش أبدأ ما ما بارضاش أبدأ بجد أي مسلسل خ جديد غير لمّا أبقى عارفة إني مش مش في وقت ضغط دراسة أو جامعة. لإن أنا لو ابتديت، ممكن أسهر عليه لحد 04:00، 05:00 أبوّظ نومي، أبوّظ دراستي، ما ابقاش عايزة أعمل حاجة غير وأنا ب
إمم. إمم. كلّ حاجة هتنتقل إلى رحمة الله تعالى. <laughs>
بالضبط <laughs> طب أنتِ اتفرّجتِ على إيه في رمضان اللي فات؟
بُصّي يا ستي أنا المسلسلات مثلًا باتفرّج عليها وقت ما بنيجي نفطر وقت المغرب، تمام، آآ مثلًا أشغال شقّة الجزء التاني، لإن أنا كنت شُفت الجزء الأولاني ليها في السنة اللي فاتت برضو.
إمم. آه، آه. سمعت سمعت عنه امم.
آه. آآ في محطة مصر دي جميلة جدًا. وشُفت برضو آمم النُص، النُص ده بتاع أحمد أمين تحفة، تحفة بجد والله العظيم، فعلًا لو هارشّح لكِ حاجة تتفرّجي عليها هي دي، بجد تحفة، آآ وفي كمان في م آآ منتهي الصلاحية بتاع محمد فرّاج، أنا ما باحبش محمد فراج بس هو ممثل رائع الصراحة.
آه. اهم، بجد؟ أها، آه. اهم، امم. آه.
آمم، وفي كابتن الكابتن، بتاع أكرم حسني برضو، ده برضو شُفته.
أها.
وفي واحد كمان، آه، نُص الشعب اسمه محمد، ده برضو شُفته. دُول بُصّي كنت باخدهم كده. آه. و وفي مسلسل بتاع دنيا برضو، مش عارفة واكلة الجو والّا اسمها إيه، كان مكتوب اسمه إيه بصراحة مش فاكرة أوي، آآ ده كنت بُصّي يعني إيه ب ب بييجي مثلًا إحنا بنقعد نفطر، المغرب أذِّن فط بنفطر، بتجيبي المسلسلات كلّها ورا بعض. <chuckles>
بجد؟ آه. إمم. آه. <laughs> اقعدي عليه لحد الساعة 22:00 00:00.
آه، ب يا دوب مثلًا العشا لإن إحنا عندنا العشا عندنا بتدَّن بتص بتتصلَّى متأخّر، فيعني إيه نصلِّي العشا بقى والتراويح وخلاص، ون ونخش ننام خلاص بقى، فقاعدين بقى كده بعدها بقى، بس، فبصراحة دي كان فيها حاجات حلوة رمضان اللي فات يعني بصراحة أنصحِك بيه يعني بصراحة آه، أشغال شقة كانت جميلة.
امم. آه. امم. آه. امم. بجد؟ طب وأنتِ بتتفرّجي عليهم منين Online قُلتِ؟

حلو ده حلو. آآعارفة Divergent؟ اتفرجتِ عليه؟
إمم. Divergent آآ حاسة إن الاسم مش غريب عليّا. ممكن تقولي لي القصة بتقول إيه طيب؟ يمكن ألقُط الفكرة.
آه. اللي هو بيحكي عن العالم اللي متقسم ل لمجموعات، وأنتِ لازم تبقي تبع مجموعة. فيه اللي هُم ال الشُجعى ال اللي هُم بيتحك يعني زي الpolice بتاع المدينة، فيه اللي هُم اللي بيبقوا زي الحُكما بتاع المدينة، وفيه ناس اللي هُم بتوع
اهم. آه، لأ، أنا ما اتفرجتش عليه بس شُفت يعني إعلانات و بوستات عنه، لكن أنا ما اتفرجتش عليه بصراحة ك كفيلم يعني بصراحة ما شُفتوش.
آه. إمم، لأ حلو حلو الفيلم ده. أنا أصلًا من كتر أما حبيته آخر جُزء بُصي هو الف أ يعني أول جُزء و وتاني جزء حلوين جدًا. طبعًا م أنتِ عارفة إن بعد كده الحاجات بتبدأ تهبّل. يعني أنا آخر جزء فيه، آخر جزء فيه ما حبيتهوش خالص الفيلم. نهاية الفيلم
اهم. اهم. بالضبط. إمم.
مُختلفة عن نهاية الكتاب. لإن أنا آخر جُزء ده لما اتعمل أنا كنت يعني من الحماس ماكنتش عايزة أستنى الفيلم يتعمل. رُحت جاية مشترية الكتاب وقريته. ونهاية الكتاب كانت نهاية الك الكتاب كانت صعبة، البنت ماتت فيه، البطلة في الكتاب. في الحقيقة ما ماتتش، في الفيلم قصدي. في الحقيقة، يعني في الفيلم قصدي.
اهم. اهم. إمم. آه، حلو. آه. إمم. تمام. ما هُم ما حبوش بقى يصدموا الناس في مشاعرهم زي ما أنتِ اتصدمتِ كدهِ اما قريتِ الكتاب. <laughs>
بالضبط، بالضبط. أنا ما أنا بجد اتأثرت جدًا بالكتاب. بس بقى اتعصبت لما اتفرجت على الفيلم ولقيت إن النهاية مختلفة إن إن غيروا النهاية ف بس ف ال الأول أجزاء فيه الأول والتاني، ويمكن لحد التالت آآ حلوين، حلوين جدًا.
اهم. إمم. إمم. طَب حلو ده والله الواحد ي يتشجع كده ويتفرج عليه. طَب إحنا معلش قعدنا نتكلم أوي عن الأجنبي واتكلمنا عن الكوري والكلام ده. طَب إيه طيب إحنا طيب بلدنا إحنا طيب حبيبتنا طيب مصر العزيزة أُم الدنيا طيب إيه طيب؟
حلوين. آه. إمم. آه، أنتِ عارفة أنا ما اتفرجتش على على حاجات عربي بقى لي قد إيه؟ <laughs>
<laughs> بقى لِك قد إيه؟ <laughs>
مش لاقياها <chuckles> بقى لي من ساعة لمّا جيت هنا ما ما عندناش ما عنديش تليفزيون ف يا Netflix. آه Netflix ما بينزلِش حاجات عربي أحسن حاجة يعني ف يا إما بقى طبعًا Egybest والحاجات دي بقى. <laughs>
إمم، فكله على النت بقى، إمم. إمم. أيوه. الحاجات المسروقة. <laughs>
بالضبط، حرامية و hackers و كله. <laughs> طب أنتِ اتفرجت على إيه حلو؟
آه، يعني أنتِ مثلًا إمم، يعني أنتِ في رمضان مثلًا اللي فات ما اتفرجتيش على أي حاجة خالص؟

آه، بس عارفة بتحسّي إن ده اللي بيحصل مع المسلسلات، صح؟ يعني هو أول جزء بيبقى حلو وبعدين أي حاجة بتيجي بعد كده بتبقى أقل بقى في الجودة، والقصّة نفسها بتبقى ما يعني بت ابتدِت تهبِّل بقى شوية. <laughs>
طيب مش أنتِ امم. آه. صحيح. اهم. أيوه، هو مش عارفة ليه بيخيبوا بقى، مع إن أنت المفروض يعني يعني تبني بقى القصة بقى، واو بقى! النجاح يشجّعك أكبر، يعني مش إن أنت تخيب بقى. <laughs> امم.
أنت قلقت الناس، آه. امم. امم، لا، لأ، دي دي حقيقة، طَب وخلصتيه كُلّه؟ هو كام حلقة؟
خلاص هو 6 حلقات بس يعني، حاجة بسيطة كده، ممكن تقعدي تمزمزي فيها كده، وأنتِ قاعدة تاكلي لِك شوية فاكهة، ولا تأزأزي لِك شوية لِبّ والَّا شوية مكسّرات، وتخلّصي ال6 حلقات عادي يعني. <laughs>
آه. امم، فعلًا معاكِ حق، يوم إجازة.
بس بالضبط، بس أنا أقول لِك على حاجة، هو بمقارنةً بحاجات كتير ت تانية أنتِ ممكن تتفرّجي عليها، فهو آآ، عمل ضَجّة فعلًا وكان مُلفت جدًا، لإن المشكلة إن هي كانت قصّة حقيقية، فأنتِ الواحد قاعد عمّال بيبُصّ أصلًا الو إزاي دي فعلًا كانت قصّة حقيقية وكانت مع أطفال، يعني أنتِ مُتخيّلة؟! يعني إزاي حاجة زي دي؟ الأطفال دول كانوا فين أصلًا؟ الواحد بيقعد ي-يفكر كده ويشوف، ففعلًا يعني حاجة صعبة أوي، يعني أقعدة عمالة أبُصّ يا لهوي! أنا ممكن في يوم من الأيام ألعب لعبة زي دي؟ ده مستحيل! ده إيه ده؟ وبعدين المشكلة حتى إن أنتِ تيجي تبُصّي للقصّة ناس مديونة، مليارات، ديون أنت عملت إيه بال1.000.000.000 ده عشان تتداين بيه نفسي أفهم؟!
امم. امم. آه، آه. امم. آه. اهم. آه، بالضبط، آه. ما هم لأ، وهم يا بنتي عشان كده أصلًا بيلاقوا الناس دي، عشان تلعب، لإن أنتِ لو مش مُجبرة محدش هيرُوح يعمل في نفسُه كده، فاهمة؟ بس دي ناس مُجبرة.
إمم. صحيح، صحيح هي دي المشكلة. آه، مُجبرة امم، لأ، لأ، هي قصّة صعبة أوي، طيب هل أنتِ مثلًا في حاجة تانية اتفرّجتِ عليها مؤخرًا؟
حالتها صعبة، أها. آآ، اتفرّجت على فيلم Oppenheimer، اتفرّجتِ عليه؟
امم لأ، ما اعرفوش ده، ده بتاع مين ده؟
امم، بتاع م مش عارفة أسماء الممثلين، ولكن هو
أنتِ عاملة زيي ما باحفظش أسماء. <laughs>
لأ، ما باحفظش أسماء، الأسماء ما عنديش، <laughs> آآ، بس هو بيحكي قصّة قُنبلة النووية، أول قُنبلة نووية اتعملِت، وإزاي استخد يعني العُملا اللي عملوها وكده وك بيحكي لِك آآ، أنتِ بتابعي قصة ال ال مُكتشِف اللي هو Oppenheimer ده آآ، آآ ال اللي عملها، هو كان طبعًا فيه آآ، عُلَما كتير شغالين معاه، بس أنتِ بتتابعي قصتُه هو بقى.
آه. إمم. الُمتفجّرات. <laughs> إمم. طبعًا. اهم.
آآ، وبتتابعي قصة البلد، لأنه هو بيحكي القصّة في أمريكا، فبيحكي لِك إيه اللي حصل، وإيه اللي كان بيحصل في البلد ساعتها، لمّا عم استخدموا أول قُنبلة في الحرب العالمية التانية، والَّا مش مش عارفة، آه، كان فيلم حلو، كان طوي
آه. جميل، امم، يعني ال ال كان مُشوّق كده مثلًا يعني وحماسي وكده، والَّا شوية حاجات عبارة عن تاريخ يعني وخلاص؟

آه.
ده حلو أوي، بس هو الجزء الأولاني خِلِص، ده كان بُصّي كان الحلقة بتنزل أسبوع، هو ب هو إيه بي بييجي يقول لِك كده، آآ آآ آآ ما أُضيف مؤخرًا، تمام، اللي هو إيه اللي شغال دلوقتي مثلًا في الدِوَل دي، فتلاقي المدينة البعيدة دي منزِّلها لي بكل أسبوع، الحلقة بتنزل هو تاني يوم أو في نفس اليوم بينزّلها لي.
أها. امم. آه. !wow ج اسمه إيه البرنامج ده؟ والَّا لازم تشتركي منه من مصر؟
امم. لازم تشتركي منه، لأن أنتِ بتحولي له فلوس الاشتراك أصلًا، هو بصراحة مش عارفة الاسم البرنامج إيه، أنا جوزي هو اللي مشترك فيه. <laughs> هاتي بس أنتِ الشاشة، هاتي بس أنتِ الشاشة والَّا التليفزيون <laughs> وأنا وأنا أبعت لِك رقم الراجل على طول.
آه. آه، حلو، حلو ده، أجيب الشاشة، أنا ما عنديش حتى شاشة. <laughs> <laughs> يا عم وخد البت دي كمان.
<chuckles> هو ده آه، آه. هو على فكرة الاشتراك رمزي جدًا، آآ، يعني تقريبًا باين 500 أو 600 جنيه في الشهر، تق في السنة باين، حاجة زي كده، آه.
آه. امم. يا لهوي! في السنة؟! بتهزري!
آه، أعتقد ذلك، آه، متهيأ لي.
يا لهوي! ده أنا Rev ده أنا Netflix Netflix بادفع فيه خمسة يورو في الشهر.
يعني مثلًا قولي مثلًا عشرة يورو مثلًا أو 12€، يعني بُصّي هو من 500 آه، أ أنتِ دولار والَّا يورو؟ مش أنتِ يورو؟
آه، وإحنا بنتكلم في السنة. أ يورو، يورو. آه.
يورو، طيب. يعني مثلًا بيلعب في range أنا أنا مش فاكرة الرقم، من 600 ل700 في الحدود دي كُلّها، فأعتقد إن ده في السنة مش في الشهر يعني، أعتقد ده في السنة.
امم. امم، امم.
فهو حلو جدًا، بس هو هو زوِّدُه دلوقتي، يعني هو زاد، أنا فاكرة إن هو كان كَتَب زي إعلان كده إن هو زاد، بس حتى هيوصل إيه؟ 1.000 جنيه مثلًا؟ بس في السنة، أ 1000 جنيه مثلًا إيه؟ 20€ مثلًا أو حاجة، ف
حلو. آه. آه. wow !wow! ده يا بلاش. ده أنا Netflix بادفع فيه خم خمسة يورو في الس في الشهر.
طيب، شوفي بقى، وعلى فكرة هو بيجيب لِك الحاجات كُلّها اللي بتنزل على منصات فل آآ، Netflix. بيبقى كاتب لِك كده منصة Netflix ومنِّزل لِك الأفلام كُلّها أو الحاجة اللي بتنزل عليها، هاتي بس أنتِ الشاشة أنتِ وما لكيش دعوة. <laughs>
آه. لأ، ده أنا أنا لازم أشتري الشاشة كده، أحوِّش، أقفل Netflix <laughs> أحوش وأجيب الشاشة.
<laughs> هاتي لِك حاجة محندقة صغ محندقة صغيرة كده على قدِّك، وأنا هادوس معاكِ ما تقلقيش يعني، كلميني بس، ابعتي لي رسالة بس. <laughs>
قد كده <laughs> اتفقنا <laughs> اتفقنا، ماشي.
اتفقنا، طَب أنا اتبسطت في الكلام معاكِ جدًا يا حُبّي، تسلمي. <chuckles>
وأنا كمان. تصبحي على خير.
وأنتِ من